やっぱり、そうなんですよ。あの、大きい方が、その豆を食べてるっていう感じ豆の味、納豆の味をね、しっかり味わえるんですよね。
うみだ はい。 ちなみにタレとかはどうなんすか？その醤油とか色々あるじゃん、どうどういう風に味付けして食べてたんですか？
あのですね、これちょっとね、あの、びっくりされるんですけど、ま、納豆って普通ご飯に掛けて、食べたりとかするじゃないですか？
はい。 あの、なんかあったかいご飯で菌死んじゃいますよね？
そうですね。
はい。
私ね、もう納豆をおかずとして食べてなかったんですよ。
え、メインっていうことですか？
もう、その納豆だけで食べてましたね。
納豆なるほど、はいはい。
なんで、特に、醤油とかそういう味付けもしないで、ほんとに納豆の味を味わってるっていう感じでしたね。
ええ。 すごいっすね。え
いやでもね、それがね、美味しいんですよ。
はい。お、はい。 ああ、だからもう納豆、本来の納豆しか要らないっていうか、もうそこに辛子も要らないし、醤油も要らないし、タレ要らない。
そうそう。別に醤油とか、いり調味料要りませんと。
ええ、なんかもう僕それ、セットで考えてたんで。やっぱ慣れてくるっていうか、美味しさが気付いてくんですかね？
ようろ。 ですよね。 いや、そうですね、やっぱりね、豆が違うとやっぱ美味しいんですよね。
ええ。

なるほど。そそんな簡単に作れるんですね、それさえあれば。
いや、そうですよね、びっくりですよね。納豆なんて作るのすごい難しそうじゃないですか。
いや、そもそもうん。 いや、もうなんかその、製造製造その業業の中でその、なんか、なんつか、プロセスが、あんま、どれぐらいかかるのかなって想像つかなかったんで。
いや、そ、ほんとに、それはだから本当に作ってみて自分でも、すごいびっくりしたんですけど、めちゃめちゃ簡単じゃんって。<chuckles>
まあ、でも考えてば納豆ってそんな高くないじゃないですか。あの、普通に普段売ってるのに。てなってくると、確かに、じゃあプロセスとか大量生産がそんなあれなのかな、シンプルなのかなっていうのはありますよね。
ま、そうですね。 うん、そうなんですよ。実はね、すごい簡単なんですよ。
え、じゃあ、そっからはもう買わないんですか？じゃあ、買ってないんすか、納豆は。作ってるんす。
あの、今はもう、そういうのやめちゃったんですけど、結構ですね、3、4年くらいはずっと自分で作るのにはまってて、やってましたね。
ああ。 いや、びっくりしますよね。それ「友達んち行ってくる」っつって、いや、納豆、え、作った、え、作ってる、みたいな。
<chuckles> ね、今納豆作ってるから、ちょっと部屋匂うかもしれないみたいなね、ちょっとやっぱね、するんですよ、納豆の匂いが。
<laughs> できもうもう、できたと思うから。